Ja, du, äh, ich habe da 'n absolutes Problem. Ich kann ganz, ganz schwer nein sagen. Egal wer mich fragt, ob's Familie oder Freunde sind. Ich bin meist für die Menschen da, aber ja, dabei habe ich selber so viel um die Ohren. <chuckles>
Ja. Also erst mal zeigt das ja eigentlich, dass du, ja, 'n Herz hast für deine Familie und deine Freunde, was ja schon mal gut ist. Und gleichzeitig sind ja auch die Grenzen 'ne wichtige Sache, wenn man viel zu tun hat. Ähm, ö kannst du mir vielleicht so 'n bisschen erzählen: Was sind das bei dir für Situationen, wo das dann aufkommt?
Mhm. Ja, also, äh, als allererstes, ähm, ich bin dreifach Mama und alleinerziehend und habe Haus, Hof, Tiere, alles Mögliche, ne? Also ich habe 'ne Menge um die Ohren und geh auch noch arbeiten. Also, ja, und dann kommen halt Freunde und fragen mich: „Ja, kannst du mal die Kleine Babysitten“ oder „kannst du uns beim Umzug mithelfen“ oder ach, ö äh, Sämtliches, also oder wenn's nur einfach mal reden ist, weil irgendwelche Probleme da sind. Und manchmal gibt's halt so Situationen, wo ich einfach nein sagen möchte, weil's grade nicht passt. Weil echt zu Hause so viel anfällt, aber ich ich krieg's nicht hin. Es es funktioniert einfach nicht. <chuckles>
Oh, mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay, ja, also erst mal ist das ziemlich cool, dass du das alles machst. Also 3 Kinder ein Hof mit Tieren ist ja auch wundervoll. Dass du dann noch arbeitest aber, ja, ich verstehe, dass man da, ähm, viel zu tun hat auf jeden Fall. Ähm
<chuckles> Ja.
ja, natürlich darfst du da nein sagen. Ich finde, bei solchen Situationen ist es immer so 'n bisschen so, ähm also wenn jemand in der Not ist, dann sehe ich das noch mal so 'n bisschen anders. Also <chuckles> und wenn jetzt jemand, äh, wirklich da ganz alleine in der totalen Panne ist und man ist die einzige Person, die da irgendwie helfen kann, also
Mhm. Ja. Ja.
gut, dann ist verändert sich die Situation so 'n bisschen. Aber wahrscheinlich du hast ja jetzt so Beispiele genannt, wie, ähm, dass man irgendwie aufs Kind aufpasst oder mit jemandem redet. Ähm, wahrscheinlich ist es ja so, dass man das zum Beispiel das Reden, 'ne Woche verschieben könnte oder vielleicht noch irgendjemand anders das mit dem Kind machen kann. Also ist jetzt nicht so 'ne Notsituation oder so.
Ja. Ja. Ne. Genau.
Ähm, ja, deswegen könnte man das ja schon so 'n bisschen versuchen. Was hindert dich denn so doll dann zu sagen: „Ich schaff's grad nicht?“
Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch so so 'n bisschen in meiner Kindheit, ne? Also, ähm, damals, wenn wenn die Mutter oder der Vater gesagt hat: „Komm, jetzt, äh, hilf mal mit“, dann dann durfte auch nicht nein gesagt werden, ne? Also es es wurde nicht akzeptiert und das ist dann wahrscheinlich noch so in mir drin, dass ich dann bei jeden m j ja sage, ne? Also, ja, das ist echt
Mhm. Okay. Ja gut, die Eltern hatten dann ja auch noch 'ne so 'ne ganz andere Autorität.
Ja, ja, das war früher noch ganz anders. Genau, da haben die Kinder die mussten mithelfen, ne, da gab's kein: Äh, „würdest du mir mal bitte“, ne? Also da war irgend da hat irgendwas angelegen und da wurden da da war das ganz klar, dass die Kinder da mitmachen mussten, ne?
Mhm.
Da gab's kein Nein.
Ähm. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass vielleicht bei einer Person jetzt mal zu probieren, wenn wieder so 'ne Situation auftaucht?
Also, ich habe es tatsächlich einmal probiert
Mhm, und wie war das?
was auch okay war, aber im Nachhinein habe also für ihn war's okay, aber ich habe mich dann irgendwo schlecht gefühlt. Also, das ist so die Situation: Das ist 'n guter Freund von mir, der hat 'n Tiny-House hier in der Nähe gekauft, äh, mit so Grundstück, wohnt aber 1 1/2 Stunde entfernt in so 'ner größeren Stadt. So und ich wohne aber 10 Minuten von dem Tiny House entfernt. So, ich habe ihm aber schon gesagt: „Pass auf, wenn irgendwas ist, willst du dann jedes Mal 1 1/2 Stunde hierherfahren und er meinte so: „Ja, das ist gar kein Problem.“ So, das Ende vom Lied war natürlich, dass je wenn jedes Mal was war an dem Tiny House, hat er mich angerufen, hat dann gesagt: „Ja, kannst du mal die Blumen gießen und kannst du mal dort was zumachen und kannst du mal das“ und die und das hat dann so überhand genommen. Ich habe mich dann auch so teilweise so ausgenutzt gefühlt, dass ich dann auch gesagt habe: „Du weißt du, ähm, ich habe echt viel u“ also ich habe mich dann wirklich entschuldigt, auch wo ich gedacht habe: „Wieso entschuldigst du dich jetzt?“ Ich würde das jetzt gerne machen, aber ich habe echt viel um die Ohren. Ich meine, er hat das verstanden, er hat gesagt: „Ja, kein Problem.“ Aber ich habe dann auch gedacht so: „Hm, war das jetzt okay?“ Also ich habe dann auch so mit mir gehadert so, aber im Endeffekt habe ich gesagt: „Ne, das war das das war schon okay.“
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich denke auch, dass es nach 'nem guten Schritt klingt, weil es ist ja auch was anderes, wenn jetzt in dem Fall zum Beispiel das ein oder zweimal im Jahr passiert und der andere dann wirklich überhaupt nicht kommen kann und das nimmt dir dann ja auch nicht so viel Zeit weg. Aber wenn man jetzt ständig diese Verantwortung abgibt, das geht natürlich nicht. Da muss dieser Mensch zur Not die 1 1/2 Stunden fahren.
Mhm. Ne. Ja. Ja, der hat der vermietet das halt auch, ne? Und äh, dann bleibt halt das oder dies mal irgendwo liegen und dann, ah, äh also es war wirklich so, dass der mich in der Woche 2, dr zwei, dreimal angerufen hat, ne? Also es war nicht mal ab und zu, das wär ja auch okay gewesen, aber wirklich dieses Ständige und das war dann das war dann echt zu viel für mich.
Ja. Und das ist ja fast wie so 'n kleiner Nebenjob oder so wie so 'n Minijob.
Ja, genau, genau. Also hätte er jetzt gesagt, pass auf, wir teilen uns da rein und du du bekommst auch was davon, meinetwegen, wenn du's säuberst oder weiß was weiß ich oder dich um das Grundstück kümmerst, ne, dann hätte ich vielleicht auch gesagt: „Okay, das ist jetzt wie 'n wie so 'n kleiner Nebenjob für mich, dann kann ich halt bei meiner anderen Arbeit 'n bisschen zurück“
Ähm. Mhm.
„gehen und und lieber das machen.“ Aber so halt äh, für jeden alles umsonst machen, das das ist einfach nicht möglich bei mir, ne?
Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist gut, wenn du das dann in solchen Situationen einfach mehr so übst wie jetzt mit diesem Freund. Also, du meinst ja schon, er hat jetzt auch nicht schlimm reagiert. Wie ist das denn umgekehrt bei dir, wenn du jetzt da mal so Leute um Hilfe bittest? Ähm, helfen die dann auch so aus oder fragst du generell sehr selten?
Mhm. Also, ich frage generell sehr selten. <laughs> Ist auch so 'n Ding bei mir. Ich <giggles> also da muss schon wirklich was ganz ganz Großes kommen, ne? Also wie zum Beispiel, wenn ich 'ne Fuhre Holz bekomme und es muss gehackt werden und eingestapelt werden, ja, dann dann frag ich zwar auch meine Kinder, aber wenn der ein oder andere f Freund, äh Zeit hat, dann da frage ich auch schon mal aber so für die irgendwelche Kleinigkeiten, das das mache ich alles selber. Das ist dann eher wenn die dann bei mir am Haus vorbeifahren und ich g meinetwegen die Hecke schneide und sehen da, dass ich mich da abquäle, dass die dann anhalten und sagen: „Ja, warum sagst du nix? Wir hätten doch bitte helfen können“, ne? Ja, das ist so typisch bei mir. <giggles>
Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja, also ich mein, grade so im Ländlichen war das ja besonders früher, wenn die Leute halt nicht so krasse Maschinen hatten und so ja, schon üblich, dass man dann manchmal, wenn- weiß nicht- irgend 'n Obst, äh, reifer oder so, sich da gegenseitig ausgeholfen hat. Das ist ja auch sehr schön, aber ich denke, das muss sich halt irgendwo die Waage halten. Also natürlich nicht immer ganz genau, das ist ja alles mal so, mal so. Aber, ähm, du hast halt schon sehr viel zu tun und dann kann man nicht noch Verantwortung für zig andere Leute ständig übernehmen.
Ja. Ja. Ja. Also meinst du, dass ich auf jeden Fall um Hilfe bitten sollte, dass ich das machen sollte wenn ich mal Hilfe brauche?
Hm, also ich ich denke, wenn äh, ich mein, man muss natürlich nicht um Hilfe bitten, wenn man sie nicht braucht. Aber wenn man das Gefühl hat, man braucht sie jetzt, dann kann man sich auch ruhig trauen zu fragen. Und gleichzeitig kann man sich halt ruhig trauen, nein zu sagen. Also 'ne Frage ist ja auch keine Aufforderung. Ähm, und ich denke, so kann man das dann einfach 'n bisschen üben. Manchmal ist das ja für jemanden total easy also dass er sich zum Beispiel denkt: „Ach jetzt so 'n Nachmittag da im Grünen die Hecke schneiden, ist vielleicht sogar 'ne angenehme Pause." Oder so.
Mhm. Ja. Ja, ja, ja.
Ähm, oder für dich gibt's vielleicht auch Tage, wo dann das überhaupt kein Stress ist, wenn da noch ein Kind mehr auf dem Hof ist oder so. Aber an anderen Tagen geht das halt nicht und dass man da so 'n bisschen so lernt, auf sich zu hören
Ja. Ja.
ähm, wenn das so ist.
Ja, das stimmt. Ja, das darf ich lernen, ne? Nein zu sagen <giggles> in bestimmten Situationen, gerade wenn's dann wirklich bei mir auch sehr stressig ist. Also wenn's nicht stressig ist, dann dann macht mir das auch nichts aus, dann mach ich das sogar gerne. Aber wenn's dann bei mir stressig ist und ich weiß: „Da liegt bei mir jetzt noch das und das an und das müsste ich eigentlich tun“, ja, dann dann ist wahrscheinlich so 'n Zeit Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen sollte: „Ne gerade nicht, ist grad bisschen blöd bei mir.“
Ja. Hast du denn so Personen oder Situationen, in denen dir das besonders schwerfällt?
Mhm. Hm, bei meiner Familie auf jeden Fall. Ja, bei meinen Eltern die sind jetzt auch schon schon etwas älter und können nicht mehr so, grade wenn die haben auch 'n großes Grundstück und wenn dann mein Vater anfängt, da m mit der Kettensäge rumzumachen und diese Bäume zu fällen, da sage ich dann auch: „Mensch, Vati, äh, ja, komm, ich helfe dir mit, ne? Also, das muss ja jetzt nicht sein, dass du in deinem Alter jetzt hier noch schwer“ er mag das dann zwar auch nicht, er sagt, er mittlerweile ist er auch so in dem Modus drinnen, dass er sagt: „Ach, das kriege ich schon alleine hin“, aber das da also ne, da helfe ich dann schon mit, ne? Und da brauchen sie mich auch gar nicht fragen.
Okay. Mhm. Ja. Ja, wobei das jetzt mit dem Papa, das ist ja auch wieder nachvollziehbar, weil das klingt so, als ob man sich dann vielleicht auch die eine oder andere, äh, gesundheitliche Sorge macht, wenn dann 'n Älter vom Baum fällt oder so
Mhm. Ja. Ja, genau.
ähm, während so 'n 20- Jähriger, der könnte das ja locker alleine machen einfach.
Ja, genau so ist es. Ja, ja, ich werde auf jeden Fall drüber nachdenken, dass ich da wirklich meine Grenzen auch setze, ne?
Ja, und ich und ich denke, man wird halt auch nicht zum schlechteren Freund dadurch, dass man mal „nein“ sagt, weil also die Freunde wissen ja auf 'ne Art, dass man die liebt und dass die zu einem kommen können, wenn wirklich so 'ne Notsituation ist. Ähm, ja, und gleichzeitig kann man nicht immer für alles so sorgen.
Ja. Ja. Ja, aber denkst du, ich ich muss mich dann jedes Mal sollte mich dann jedes Mal erklären, warum ich das nicht grade kann? Oder meinst du, ich s ich soll dann einfach sagen: „Ne, es geht jetzt grad nicht?“
Ähm, ich glaube, so wie's dir lieber ist, wäre am besten. Was was ist dir denn angenehmer?
Mhm. Ja, ich ich muss dann halt auch immer diese diese Gründe darlegen, ne, warum es jetzt gerade nicht geht, damit die das damit sie auch dieses Verständnis, äh, haben dafür, ne?
Aha. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es gut sein kann. Man muss ja jetzt nicht, ähm, quasi so 'ne riesige, ähm, Abhandlung da nennen, um, ähm, ja, sich zu rechtfertigen, sondern einfach so 'n kurzer Satz wie: „Du, ich habe heute selber so viel zu tun, ich schaffe das einfach nicht“ oder so. Das reicht ja schon, damit der andere das versteht.
Ja. Ja, genau.
Ähm, ja.
Ja. Gut, dann werde ich das in Zukunft mal so anbringen. <laughs> Das ist 'ne das ist 'ne gute Strategie, die ich da
Okay. Ja. Ja, äh
dann mal anwenden werde.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem „nein“ sagen und natürlich auch mit dem Hof.
Ja, danke schön. Ich danke dir für diese ganzen Ratschläge und dass du mir zugehört hast.